ก็จำได้ว่าสมัยเรียนมหาวิทยาลัยนะคะ ตอน เหมือนกับเข้าค่ายรับน้องนะคะ แล้วก็ ก็จะมีเพลงเนี้ยนะคะ ก็เหมือนกับพี่ ๆ เขาก็จัดแบบ คือตอนนั้นเราก็ เป็นรุ่นน้องเนาะ ก็พี่เขาก็จัดแบบ อ ใช่ ก็แบบให้เต้นกันแบบเต็มที่เลย อะไรอย่างเงี้ย เหมือนเปิด ฟลอร์ อะไรอย่างงั้นเลยนะคะ เอ่อ ก็ใครอยากจะเต้น ก็มาเต้นเลย อะไรอย่างเงี้ย คือแบบฟรีสไตล์แบบว่าให้สนุกสนานกัน หลังจากกิจกรรมรับน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วอะนะคะ ก็มีเพลงพี่เบิร์ดมา เอ๊ย! เพลงพี่มอสมา อะไรอย่างเงี้ยนะคะ พี่เบิร์ดก็มี แต่ว่าเราเนี่ยจะชอบพี่มอส ในส่วนของ เพลงเนี้ยนะคะ เพลงเต้นเนี่ย แล้วก็นอกจากจะมี "มาแล้วยังดีกว่ามาช้า" เมื่อกี้ที่ร้องไปนะคะ ก็ยังมีอีก 2-3 เพลงนะคะที่ตอนนี้นึกได้ ก็มีเพลง อ่า "ด้วยรักและปลาทู" น่ะค่ะ อืม
อา ค่ะ อืม พี่จัดให้ยังไงคะ? <laughs> อืม อา ค่ะ อ๋อ พี่มอส อืม จัดหนักเลย ค่ะ อยากฟังเลยนะคะ <chuckles> กำลังจะถามเลย มีเพลงไหนบ้างคะ? ค่ะ อา อยากจะให้ อ่า เขาเรียกว่าไร ทดลองเปล่งเสียงออกมาให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ? <chuckles>
ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ ให้ร้องให้ฟังดูใช่ไหมคะ ก็จะแบบประมาณว่า ร้องเหมียวเหมียว เดี๋ยวเดียวก็มา น่ะ
ใช่ อ๋อ
เข้ามาเคล้ามาคลอกับเธอ อะไร รู้สึกจะเริ่มต้นที่แบบว่า อยากให้เธอคิดว่าฉันเป็นแมวสักตัว คิดว่าฉันเป็นแมวสักตัว เลี้ยงไม่ยากหรอก อะไรประมาณเนี้ยค่ะ แล้วก็จะมีท่าเต้นของเขานะคะ ชู 3 นิ้วค่ะ ใช่ ก็คือชู ชู 3 นิ้ว แล้วก็แปะไปที่แก้มนะคะ แล้วก็ปาดไปทางขวา อา ถ้าเกิดเป็นมือขวาก็ ก็ปาดไปทางขวา ถ้า ป เป็นมือซ้ายก็ปาดไปทางซ้ายนะคะ ใช่ค่ะ 3 นิ้วก็คือหนวดแมวนะคะ หนวดแมว 3 หนวดเนาะ อืม แบบนั้นเลย อุ๊ย! ท่ามาเลยค่ะ อย่างงั้น ก็เต้นกันเพลินเลยค่ะ ตอนนั้น สมัยนั้น อืม
ค่ะ อืม ค่ะ อา เป็นท่ายังไงคะ อ๋อ ชู 3 นิ้ว ค่ะ อา อา ค่ะ เป็นท่าแมว <laughs> อา อืม โอ้ ค่ะ

ก็มีเพลง อ่า เดี๋ยวนะคะ จะมีเพลง อ่า เพลงของอีกศิลปินหนึ่งดีกว่านะคะ ของพี่ใหม่ เจริญปุระนะคะ ก็จะเป็นเพลง "ควักหัวใจ" นะคะ เขาก็จะร้อง ควักหัวใจออกมา เอาออกมาพิสูจน์ เพราะแค่เพียงคำพูดไม่พอ แล้วก็จะมีท่าแบบว่าควักหัวใจนะคะ ออกมาจาก อ อกข้างซ้ายนะคะ
อืม ได้เลยค่ะ ค่ะ อา ร้องยังไงคะ อา? อืม ค่ะ เป็นยังไงคะ ควัก ควักแบบไหนคะ กำลังจะถามว่าควักแบบไหนคะ? <chuckles>
อือฮึ อา ก็จะทำเป็นรูปหัวใจอยู่ตรงหน้าอก ตรงด้านข้างของหัวใจก่อนนะคะ เสร็จแล้วก็จะยื่น ยื่น คือเหมือนกับว่า อ่า ดันออกมาเลยนะคะ เต็มแรงนะคะ แบบว่าท่าแบบพร้อมกับจังหวะดนตรีนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยก็ ใช่ค่ะ เสร็จแล้วก็เอามือแบบว่ามาชูไว้ข้างหน้านะคะ แล้วก็สะบัดมือขึ้นลงค่ะ สลับกันนะคะ ซ้ายขวาค่ะ เข้ากับจังหวะนะคะ คือต้องแบบว่า เหมือนกับว่า อ่า เราเนี่ยควรจะดูมิวซิกวิดีโอนะคะ คอนเสิร์ตของพี่ใหม่ด้วยนะคะ ก็จะเห็นพี่ใหม่เนี่ยเต้นแบบ แบบว่าโอเคเลย แล้วก็ในมิวซิกวิดีโอเขาด้วย ใช่ค่ะ คือจริง ๆ แล้วพวกนี้นะคะ ถ้าจะแบบว่าให้เต้นให้สนุกนะคะ ควรจะดูท่าตามศิลปินเลยนะคะ ถ้าจำไม่ได้นะคะ ก็คงจะต้องแนะนำให้เข้าไปดูในยูทูบ อา ค่ะ สมมุติว่าเราอาจจะอยากแนะนำเพื่อน อะไรแบบนี้นะคะ อยากให้เขาฟังเพลงนี้ หรือว่าเด็กรุ่นใหม่นะคะ อยากให้เขาลองฟังดูก็ อ่า ก็คงจะแนะนำให้เขาเนี่ยเข้าไปดูมิวซิกวิดีโอก่อนนะคะ แล้วก็จะเห็นท่าของพี่ใหม่เนี่ยเต้นอยู่ใน MV ล เอย หรือว่าในคอนเสิร์ตเขาก็จะมีคลิปอยู่ในยูทูบเหมือนกันนะคะ ก็ดูเพลิน เต้นเพลินกันเป็นเลยค่ะ ใช่เลยค่ะ อืม
อ๋อ อา อ๋อ โยกตาม จังหวะ อย่างเงี้ยเหรอคะ? อา ค่ะ ค่ะ เห็นภาพเลยค่ะ <chuckles> อืม สนุกสุดเหวี่ยงเลยใช่ไหมคะ? อืม ค่ะ อา เป็นต้น แบบ อา ค่ะ อ๋อ โอ้ ดีเลยค่ะ อืม อา ค่ะ ก็คือสามารถหาดูได้ อา อ๋อ แล้วอย่างงี้อะค่ะ พูดถึงว่า อ่า สมัยนี้เนาะ เราดูในยูทูบอะค่ะ เพลงที่เล่ามาเมื่อกี้ค่ะ หลาย ๆ เพลงเลย คุณเคยฟังแบบว่าเวอร์ชันที่แบบเอามาแบบว่าทำใหม่ไหมคะ?
ค่ะ อือฮึ อา ค่ะ อือฮึ อ๋อ คือ 2 ศิลปินท่านนี้นะคะ ก็ตอนนี้ก็เป็น ส สาว คือยังให้เขาเป็นสาวอยู่นะคะ แต่ว่าอันนี้อาจจะอายุก็พอสมควรแล้วนะคะ ก็คือรู้สึกว่า จะไม่มีใครคัฟเวอร์ หรือว่ามีใครเอามาร้องใหม่เลยนะคะ หรือ remake ใด ๆ ทั้งสิ้นคือเขาไม่สามารถสู้ต้นฉบับได้น่ะค่ะ อืม
อืม อา เป็นสาว <chuckles> ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ อืม พอจะนึกภาพออกเลยค่ะ แล้วอย่างงี้ค่ะ อ่า ไม่มีใครสามารถแบบว่าเอามาทำตรงนี้ได้ แล้วตามคอนเสิร์ตที่เขาเคยจัดมาอะค่ะ คุณเคยแบบว่ากลับไปย้อนดูไหมคะ ว่าแบบท่าเต้นอะเปลี่ยนไปไหมอะค่ะ?
ค่ะ อะฮะ อืม ค่ะ อือฮึ อ๋อ